Yani, ne olur, eee, tepedekiler koltuklarını korumaya devam ederler. Alttan yeni gençler gelmezse
Evet.
eee, alttan gelen gençler, o fokur fokur kaynayan gençler, isyankâr gençler bir tehdit üsttekiler için. Bu tehdit ne demek? Üsttekilerin de işlerini doğru yapması gerektiğini, eee, onlara biraz zorlama aslında. Yani, "Doğru yap kardeşim işini ki orada kalabilesin." Ama aşağıdan bir tehdit gelmezse, eee, koltuğunu sağlama alır, rahat eder. Sadece koltuğunu, eee, güvence altına almış olur. Yeni hiçbir şey yapmaz. Bu iş yıllarca devam eder. Ama bir aşağıdan bir böyle bir filizlenen genç bir toplum gelirse, isyankâr bir toplum gelirse "Bak, eğitimin böyle olması gerekiyor, işte, sağlığın böyle olması gerekiyor." Siyasette sözü olan genç, eee, çocuklar gelirse, genç insanlar, eee, üst tarafı da etkiler o, yani üst taraf da kendine çekidüzen verir, değil mi? Yani, iii, ben böyle düşünüyorum.
Evet. Hı hı. Doğru, doğru. Hı hı. Anlaşılan Hı hı. Hı hı. Hı hı Doğru. Eve Tabii. Hı hı. Hı hı. Çok haklısın. Hı hı. Kesinlikle katılıyorum düşüncelerine. Eğer ki, eee, gençler siyasete katılmazsa bence, eee, artık gençlerin sesini hiç kimse duymaz. Değil mi? Hani, eee, duymaz. Çünkü bazen insanlar gençlerin ne söylediğine aldırmıyor ki. Aldırsalardı zaten şu an çoktan eğitim sistemi ya da, işte, işsizlik sorunu gibi, hani, birtakım sorunlar belki çok daha aza indirilmiş olurdu. Yani, çözüleceği zaten, eee, çok da şey değil aslında, hani, net değil.
Hı hı. I hı. Evet, toplumu kimse duymaz. Yani toplumun sesi çıkmaz, gençlerin sesi çıkmazsa. Yani
I hı. Tabii ki. Hani genç
Ben öyle düşünüyorum. En basitinden aile içerisinde bile yani sen çocuğunu, eee, evin içerisinde susturursan nasıl bir çocuk yetişir? Eee, ileride o çocuk nasıl, eee, kendini ifade edebilir? Ben, eee, siyaseti de buna benzetiyorum, toplumu da buna benzetiyorum. Toplums aile toplumun bir, eee, parçası, hatta temel parçası.
Evet. Evet. Hı hı.

Diye düşünüyorum.
Doğru, doğru. Katılıyorum sana aslında gerçekten böyle. Yani gençler aslında şu an, aaa, birçok kaynaktan haberlere ulaşabildiği için bu noktada biraz daha aslında farklı bakış açılarına sahip olabiliyor, değil mi? Yani farklı şekillerde düşünebilmenin aslında getirdiği bir rahatlık var. Bu senin söylediğin gibi belki istisnalar dışında, çok bilinçli yaşlılar ya da yaşlı nesil dışında, eee, herkesin yapabileceği bir şey değil gerçekten. Bu konuda çok haklısın. Şöyle bir şey ki, eee, hep deriz ya, gençlik önümüzde hani, "Gelecek sizin ellerinizdedir." diye bir laf vardır, değil mi? Yani eğer gelecek onlarınsa neden o zaman söz hakkı da onların olmuyor, değil mi? Neden bir insan siyasete başlayabilmek için 30 yaşına, 40 yaşına gelmeyi bekliyor? Yani, eee, hem kendileri yaşadıkları dönemden Hani, ben de şu an gencim kendim için de konuşuyorum bu yüzden. Hem yaşadığımız dönemde, eee, ki bütün o sorunları yaşayan kişi şu an biziz. Ekonomik sorunlar, iklimsel sorunlar, çevresel sorunlar. Iıı, hem de bu noktada karar verme mekanizmasında söz sahibi olmayan insanlar da biziz mesela. Çok ilginç değil mi? Yani başkasının yazdığı, çizdiği bir hayatta yaşayabilmek bizim için çok zor değil mi sence?
Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Yani b bence okul yıllarında başlamalı birtakım, eee, siyasete ilgi gençlerde. Ben öyle düşünüyorum. Özellikle gerçekten tekrar söyleyeceğim, Türkiye gibi ülkelerde. Eee, b belki Avrupa ülkelerinde, eee, bu böyle ilerlemiyor. İnsanlar çok apolitik, siyasetle ilgili değiller ama o orada taşlar yerine oturmuş sanki Avrupa'da ama taşların ye yerine oturmadığı işte Türkiye gibi ülkelerde kesinlikle gençlerin 18 yaş zaten resmi yaşsa 18 yaş, hatta daha bile önceden ufak, ufak birtakım, eee, siyasi partiler olur, işte dernekler olur, başlamaları gerekiyor. Söz sahibi olmaları gerekiyor, yetişmeleri gerekiyor. Eee, ben gençlerin çok farklı, emm, bakış açılarının olduğunu düşünüyorum. Eee, o yüzden ne kadar aktif, eee, olurlarsa o kadar iyi olacağını düşünüyorum. Eee, onlar açısından bazı zorluklar olabilir hani, siyasete katılmayla alakalı ama onların da, eee, birtakım destekler vs. siyasi partilerin desteğiyle, eee, yenilebileceğini düşünüyorum.
Ev Hı hı. Hıh. Doğru, doğru Hı hı. Doğru. Hı hı. Hı hı. Doğru. Do

Merhaba.
Merhabalar.
Eee, siyasetle ilgileniyor musun? Yani, takip ettiğin bir gündem mi senin için?
Eee, gündemi takip etmeye çalışıyorum. Yani, eee, düzenli olarak belki, eee, gazete okumuyorum ama zaten kaç kişi gazete okuyor artık bilemiyorum ama. Eee, gazeteden de ibaret değil artık siyaset. Tabii televizyonlar var. Televizyon da izlemiyoruz gerçi, o da YouTube oldu ama. Eee, işte, özellikle X platformundan ve birtakım bazı platformlardan günlük, eee, siyaseti, eee, takip etmeye çalışıyorum.
Harika. Evet. I hı. <chuckles> Değil mi? Evet. Tabii ki. Hıh. Evet. Hı hı. Evet, doğru, Bu arada X platformu dedin, ben hâlâ daha Twitter diyorum. Yani X se demeye alışamadım. Aaa, bilmiyorum neden. Eee <chuckles>
Alıştım sanki ben ya. X a ağza, eee, kolay geliyor gibi.

Doğru, kesinlikle haklısın. Yani, eee, gençlerin siyasette olması aslında böyle, emm, siyasetin nefes alması diyebilir miyiz? Bir tazelenmesi diyebilir miyiz? Çünkü aslında, eee, gençler alışılmışa gelenin dışında gerçekten düşünebilme kapasitesine sahip. Çünkü yeni nesil her zaman yeni teknolojiyle evrildiği için, yeni toplumsal normlara sahip olduğu için bizden çok daha farklı düşünebiliyor. Yani, eski, eee, hani, yaşlı diyebileceğimiz, eee, nesilden çok daha farklı düşünebiliyor. Ve bir noktada, mesela şu da var; -ben de kendimde bunu çok fark ediyorum örneğin, eee, eski nesle bakıyorum, hiç sorgulamadan kay eee, kabul ettikleri onca şey var ki. Yani, bunu kendi aklıma asla yediremiyorum. Diyorum ki, hani, ben şu an daha 20'li yaşlarımdayım ama bir şeyle
I hı. Hı hı. Kesinlikle. Gençler sorguluyor, değil mi? Yani, bizler daha çok sorguluyoruz. Hatta, eee, bizden sonraki nesiller daha da çok sorguluyor, değil mi?
Evet. Tabii ki. Kesinlikle. Yani, bir şeyi sorgulamadan kabul etmiyoruz dahi. Bilgi ayırt edebilmeyi biliyoruz. Ya da ne bileyim, manipülasyon varsa, medyadaysa ya da insanlar üzerindeyse bunu fark edebiliyoruz. İşte, yalan beyan ya da ne bileyim, işte, toplum üzerinde kurulan baskı ya da dinin kullanılması... Bunların çok çok, hani, ç Aynen öyle.
Hı hı. Haklarının daha çok farkındalar belki. Hani, eee, haklarını daha çok arıyor, eee, genç insanlar, yaşlı insanlara göre. Yani, yaşlı ons insanlar biraz daha senin dediğin gibi kabullenici. Ya, eee, işte, hani, "Böyle olsun, tamam, yeterli," eee, deyip, böyle, birtakım şeyleri kabulleniyor. Ama gençler hayır, eee, itiraz ediyor bu duruma, kabullenmiyor.
Tabii ki eleştiririm. Evet. I hı.

Hı hı. Tabii.
İsyan ediyor belki de bir yerde, değil mi?
Tabii ki kabul etmiyor. Yani, eleştiriyor aslında. Hani, araştırmaya çalışıyor. "Farklı bir görüş var mı acaba?", eee, "neler olabilir?" diye gerçekten bakmaya çalışıyor. Eee, bir de mesela şöyle bir şey ki, örneğin, kadın, erkek cinsiyet, eee, dağılımında da aynı zamanda s fark ettiyseniz siyasette bir dengesizlik var, değil mi? Daha çok böyle erkeklerin siyasette yer aldığına dair bir haber görmüştüm internette. Bu da gerçekten, eee, bana doğru geliyor. Ve bu da bir noktada şeyi, eee, düşündürüyor bana. Yani siyasette yaşlı erkeklerin, eee, yer aldığını gösteren bir haber varsa, demek ki o zaman verilen kararlar da ne kadar doğru ve dengeli olabilir ki, değil mi? Tek bir tarafın düşüncesi
Hıı. Hı hı. Evet. Hı hı. İşlerin yolunda gitmediğini gösteriyor bence. Yani, eee, topluma erkekler kadar kadınlar da katılmalı. Bu sadece siyasette değil, toplumun her alanında. İşte spor diyebilirsin, sanat diyebilirsin, aklına ne geliyorsa. Eee, ataerkil, eee, toplum olmaması gerekiyor. Kadınların da, eee, bu işe dâhil olması gerekiyor. Siyaset de aynı şekilde. Ama ben gözlemlediğim kadarıyla Türkiye'de şu anda, eee, genç kadınlar, işte, üniversite öğrencileri, onlar çok aktifler. Bu yavaş yavaş değişecek. Bu biz bunu göreceğiz yavaş yavaş ama yıllar sürecek belki 5 sene, 10 sene veya 30 sene bilemiyorum ama gitgide kadınlar da daha aktif olacak ve çok farklı olacak her şey. Çünkü kadın bı bakış açısı değişik bir bakış açısı ve güzel bir bakış açısı aslında birçok şeyde ve olması gereken bir, eee, vizyon ve bakış açısı. Ben öyle düşünüyorum.
Hı hı. Hı hı. Evet. Doğru. Hı hı. Hı hı. Kesinlikle. Kesinlikle. Kesinlikle. Hı hı. Kesinlikle. Kesinlikle. Hatta şöyle bir şey ki, yani, eee, söylediklerine katılıyorum. Gerçekten çok güzel yerlere parmak bastın. Eğer ki gençler siyasette bulunursa şu an, bulunmaya başlarsa ve gerçekten bir bili bilgiyle, yani, bir eğitim sonrasında bulunmaya başlarsa genç yaşta, şu an, hani, yer alan o büyük sorunlar dahi gerçekten çözüme kavuşabilir. Yani, eğitim sisteminin içinden birinin bunu çözüme kavuşturması çok daha kolay olur gerçekten, dışarıdan görüldüğü gibi. Bir de, eee, şunu düşünsek peki, hani, katılmazsa ne olur? Yani, gençler sence siyasette olmazsa neler olur? Aklına ne geliyor senin ilk?
Hı hı. Hı hı.